Entendeu? É como se eu fosse pra ela um guia turístico. <laughs>
<laughs>
"Você tá aí, você me mostra tudo, mas eu não vou te mostrar o que tá acontecendo aqui. Mas você me mostra tudo o tá acontecendo aí".
Claro, eh eh eh, a amizade ela é ela é uma ela é uma via de 2 mãos, né. Assim como você dá, você tem que receber também, né. Hum.
Não é. E aí eu fico, assim: "Gente, mas eu mostro minha vida toda e ela não fala nada de, sabe, dela". E não adianta a gente perguntar também, então, sabe, eu não sei o que que é que tá acontecendo, assim, mas tudo bem, né, a gente vai fazer o que, né, vida que segue. É.
É, são coisas da vida, né. É, exatamente. Eu acho que o importante é você é isso, você entendeu que são coisas da vida, eh, saber que as amizades, que elas são de verdade, elas vão ficar, elas vão se manter e você vai sentir o momento que você chegar lá. E eu acho, assim, as pessoas que você acha também que você vale a pena continuar, né, com essa amizade e tudo, é tentar fazer um um digamos, um um mantenimento, uma uma a manutenção na amizade, a manutenção. Mandar uma notícia de vez em quando, escrever uma mensagem: "Oi, tudo bem, como você tá? Quero saber de você, me conta umas novidades. Como vai sua vida?". Pergunta da família, sabe. Tentar também ter essa aproximação, né. Mas eu sei que a a correria do dia a dia, eh, ain eh, ainda mais sendo uma pessoa imigrante, ela é ela é bem difícil, né, ela é bem complicada, porque são muita da
Aham. Aham, é. Aham. Uhum. É, é difícil. Ainda tem o horário, né, que não é igual.
Isso o de horário, de mudanças, de tudo, de clima também, principalmente que isso influencia muito. A gente que veio de um país tropical, influencia muito, né, quando a gente vem pra um lugar que é frio, a gente se sente mais isolado e tu é, muda muito. <laughs>
Mal-humorado, isolado, né, enfraquece, muda muito, muda muito o humor, né. A gente já é acostumado com a melatonina lá do sol, <laughs> tem um humo bom humor e tal, chega
Exatamente. Então é é isso, a gente tem tempo até que pra tentar tomar um pouquinho de sol, pra tentar manter o o a vitamina D em dia. <laughs> É tanta correria.
<laughs> É. isso me É, verdade. Olha, mas foi muito bom conversar com você, eh, eu acho que você me deu uma animada em relação a manter as amizades, ao que tá acontecendo, né.
É, e deixa eu te perguntar, você também já fez novas amizades aí? Tem pessoas que você já criou algum laço aí ou
Já, já fiz, já fiz amizades aqui.
Ai, que isso é importante também, né, pra poder se sentir
É.
pertencente ao local, né, onde você tá agora, o país. Que bom saber disso. E e mas qual foi com a sua família, tudo bem a questão da do vínculo com a família ou você acha que deu uma esfriada também?
Ao local, é. Aham. É, exato. Ainda bem.